<laughs>
Como que la la más arriba es la más, eh, saludable, la más abajo es la más <chuckles> la más, este, imagino, la más la que te puede matar. <chuckles>
¡Dah!, la más la más viejita como la de, ah, este todavía sirve, todavía sirve, aunque tal vez ya no sirve. <chuckles>
No, la de la de, mm, la dudosa procedencia, digamos.
Sí. Eh, pues, como, fíjate que sí comíamos mucho, o sea, mi hermano y yo éramos muy comelones, sobre todo yo, sinceramente. Eh, nunca sobraba, o sea, la verdad es que si quedaba algo, se iban tacos. O sea, si algo quedaba, hasta tacos de espagueti, como en iCarly, así nos decíamos, o sea lo que lo que fuera. Eh ah, sí, o sea, realmente sí pudiera decir que llegó a echarse a perder cosas claramente, o sea, había, a ver, momentos en los que, pues, salíamos o no estábamos, llegabas y algo estaba echado a perder, pero era más común que, pues, nos comiéramos todo en total, así la totalidad del de
Ujú. Okey. Ujú. Claro. Ya, aunque disfruten, ¿no? Y dicen que la pizza fría sabe mejor. ¿Será cierto eso?
del platillo. Fíjate que sí, ajá.
¿No será que depende? ¿Depende la pizza?
Depende de la pizza, depende de la persona, pero para mí sí, a mí me gusta mucho. O sea, de hecho, la puedo, por ejemplo, y te voy a ser bien sincero, hoy compro pizza a las 8 de la mañana. O sea, hay un lugar aquí que vende pizzas todo el día, las 24 horas del día. Entonces, me pedían una a las 8 de la mañana porque, ay, no tengo ganas de cocinar, ya ayer cociné directamente, tengo ganas de pizza específicamente y no voy a hacer una pizza hoy, o sea, ahorita tengo que ir a trabajar, tengo que hacer cosas, no voy a hacer una pizza en este momento. Entonces, la pedí a las 8 de la mañana, la meto al refri y me la como así bien rico después. <chuckles>
Ajá. Sí. Ajá. Ujú. Suele pasar, suele pasar, sí, sí, sí. Ay, bueno es No te juzgo, no te juzgo, no te juzgo. Si quieres comer pizza a las 8 de la mañana, pues quién quién soy yo para juzgar, ¿verdad?
Ajá. <laughs>
Algo que sí es, eh, que posiblemente sea bueno tomar en consideración es qué estamos comiendo, ¿no? ¿Será saludable? ¿Será no saludable?
Sí. Claro.